Đúng rồi. Bạn cũng có thể là bắt đầu từ những cái, gọi là, à, những cái khu mà có những cái sở thích mà giống giống như bạn, chẳng hạn như là nuôi thú cưng đấy, hoặc là có có thể là bạn tham gia thể dục thể thao, đúng hông? À, các cái phòng tập này. Thì, đó, này, ở đó thì cũng sẽ là cái cơ hội để mà bạn gặp gỡ được nhiều người hơn, cũng như là, ờ, để mà giao tiếp được với mọi người nhiều hơn. Ừm, và mình cũng có một cái, ơ, lời khuyên dành cho bạn, đấy là vì là bạn, ờ, cũng đang ở bên nước ngoài, đúng hông? Thì mình cũng, a, cần có được những cái sự, à, an ninh, ơ, chặt chặt chặt chẽ, có cái nơi để mà mình nương tựa ấy. Thì bạn có thể là tìm, ờ, ờ, hiểu về thông tin của Đại sứ quán, a, Việt Nam á, ở bên đó, đúng hông? Thì có vấn đề gì là mình sẽ đến đó, ờ, thì, ờ, chắc chắn là họ sẽ hỗ trợ mình, ờ, sẽ tốt hơn trước khi mà mình tìm những cái người ở bên Nhật, ấy, đúng hông bạn?
Ừm. Ừm. Ồ! Ừm, đúng rồi đấy, những cái cơ quan như thế nó vừa uy tín, vừa đảm bảo mà, ờ, cũng, gọi là, họ cũng có thể giải đáp cho mình những cái vấn đề của mình nữa. Tại vì là ở bên này mình cũng cảm thấy là, ờ, ờ, gọi là, ở bên, ơ, thành phố ấy họ cũng có rất là nhiều những cái hoạt động mà hỗ trợ những cái người nước ngoài ấy. Ờ, thì bạn nói mình mới nhận ra là, ừ, đúng là cũng có những cái như thế thật. Thì mình sẽ thử đi tìm những cái đấy để mà có thể hỏi thêm thông tin rồi, ờ, hỏi thêm, ơ, những thứ xung quanh mình xem có cái hoạt động gì không để mình cũng tiện mình có thể tham gia luôn. Mình cảm thấy cái cách này rất là hay đấy.
Đấy. Ừm, đó, đúng rồi. À, và một điều nữa đấy là, à, bạn có thể rằng là cứ chia sẻ những cái khoảnh khắc mà bạn đang sinh sống ở Nhật đi. Đấy, lên trên mạng xã hội thì sẽ nhận được những cái á lời động viên này từ mọi người, đúng hông? Đây cũng là cái cơ hội để bạn kết nối với nhiều người hơn. Đó, thì bạn có thể là áp dụng những cái cách như thế này, ờ, để mình dần dần mình, ờ, nhanh chóng thích nghi với những cái sự thay đổi như thế bạn nha.
À!